Erzähl doch mal, ähm, wie schaffst du den Sprung aus der Komfortzone?
Hm, also, Komfortzone würde ich erstmal sagen, das ist ja so der Bereich, in dem man, äh, sich wohl fühlt und nicht zu viel, äh, Friction hat, ne? Irgendwie Sachen funktionieren und laufen einfach, und meistens reflektiert man da ja auch nicht so unbedingt, ne? Es ist wie so 'n Umstand der einfach läuft. Und, ähm, ich finde, dass, äh, grade wenn's dann nicht mehr läuft, wenn man irgendwann mal gegen 'ne Wand läuft, äh, irgendwas passiert, was vielleicht als negativ erstmal eingestuft wird, ne, man irgendwie scheitert oder so, das ist immer 'n ganz guter Punkt, äh, wo man so die Tür hingehalten bekommt, um aus der Komfortzone rauszugehen, zu reflektieren, vielleicht so 'ne Chance zum Wachsen hat.
Ja. Mhm. Mhm.